Minsan din kasi, alam mo yun, yung kakapuyat ko sa minsan kasi napupuyat ako sa video games eh, alam mo yun?
Hmm, oo, oo.
Ngayon, 'pag pumasok na ako sa trabaho puyat ka di ba? Di ko nape-perform ng maayos yung trabaho ko, alam mo yun kaya minsan
Oo. Ah, okey.
minsan yung stress ko, ako rin ang may kasalanan, alam mo yung pinagmumulan nun, sa'kin din.
Oo nga ano oo nga ano. Oo nga, tama, tama, sang-ayon ako diyan, ako rin minsan eh, parang pagka hindi ko na-manage yung mga task na binigay sa'kin parang na-o-overwhelm ako, eh, ma-i-stress ako tapos pagka siyempre hihingi ako ng tulong sa visor ko, ganyan papa-explain ako, malalaman ko na parang ang dali lang pala, ah, kailangan ko lang talagang i-manage yung mga binigay sa'kin eh, nababawasan yung stress ko 'no, so minsan talaga sa sarili rin natin yung dahilan kung bakit tayo na-i-stress sa trabaho, di ba?
Di ba? Oo. Yun.